Okay. Und kennst du denn äh, ja, okay. Und, also, du fühlst dich dann, wenn du ver wenn du auf Reise bist, was du ja scheint, dass du immer auf Reise bist.
Ja, ich bin zurzeit immer auf Reise und, äh, da, äh, bin ich halt so, wie ich bin und, äh, völlig ungeschminkt. Ja, manchmal schminke ich mich auch, je nach Stimmung. <laughs> Darum geht's ja nicht, aber w wenn ich irgendwas erzähle, ich habe kein Skript und ich sage dann einfach, was mir zu einem bestimmten Ort einfällt. Ich studiere nichts ein und, äh, ich, äh, gucke mir halt auch nur Videos an von Leuten, die authentisch rüberkommen. Alles andere finde ich uninteressant, wenn da zum Beispiel jemand im Hintergrund irgendwas ganz monoton vorliest. Äh, das macht für mich keinen Sinn, mir das anzuschauen oder anzuhören.
Ja. Mhm. Ja. Ja, äh, aber würdest du denn sagen, dass wenn du irgendwann musst du ja mal aufhören zu reisen und und irgendwo leben in.
Ja, wenn ich äh, wenn ich nicht reise, dann bin ich ganz authentisch, äh, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Die wohnen in Berlin, wo ich früher auch gewohnt habe, und wenn ich mal besuche, dann, äh, w sitzen wir zusammen, unterhalten uns oder unternehmen was, und da kann ich, äh, frei Schnauze reden, was mir grad einfällt und die auch. Und, äh, das schätzen wir aneinander, dass wir so sein können, wie wir wirklich sind.
Mhm.
Geht dir das auch so mit deinen Freunden?
Und, i j ja, weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe äh, ich habe keine Freunde. Ich, ähm, mein Hund nö, nicht also, ich habe Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, okay. Die habe ich nach 30 Jahren j ja, nach 30 Jahren zum 1. Mal wieder gesehen. Ähm, aber hier so, äh, Freunde, wie du das definierst, so wie man das in Deutschland definierst, lass mich das mal so sagen, ne, habe ich nicht und brauche ich nicht und will ich nicht und, hm, hört sich vielleicht 'n bisschen komisch an, ähm
Keine Freunde? Ach so. Kindheitsfreunde. Okay, jeder Mensch ist ja anders, wir sind alle Individuen und, äh, nicht jeder braucht viele Kontakte. Also, ich zum Beispiel auch nicht. Ich brauche auch nicht viele Freunde, aber qualitativ hochwertige Freunde. Das ist wichtig, wo ich ganz ich selbst und einfach nur authentisch sein kann.
Aber sag mal, du bist ja viel alleine, wenn du reist.
Ja, das ist leider das Problem. Und so bin ich die meiste Zeit authentisch mit mir selbst und vor meiner Kamera, wenn ich was erzähle.

W wirst du da nicht mal manchmal auch einsam und und depressiv so?
Ja, natürlich. Ja, natürlich, grade jetzt hier in Lettland. Also, hier fahre ich zig Kilometer durch die Einöde. Da ist nichts außer Wald, wirklich nicht. Keine Infrastruktur für Radfahrer, kaum Ja, und, äh, da kann ich dann nur mit selber sprechen in meiner.
Mhm. Und Ob okay, und und das Aber du ge du genießt das Reisen doch dann immer noch, obwohl
Ja, es gibt ja unterschiedliche Arten von Reisen. Es kommt auch so 'n bisschen auf die Gegend an. In manchen Gegenden genieße ich es mehr als in anderen
Ja, okay, aber die aber Klar, aber die Einsamkeit bleibt ja.
und das zeige ich dann auch. Äh, ist immer dran. In manchen Situationen bin ich auch mit anderen Menschen zusammen. Ähm, leider nicht, äh, für längere Zeit, weil ich ja dann meist weiterreise. Aber ich habe auch schon tolle Situationen erlebt, schöne Zusammenkünfte und gute Gespräche. Und, äh, dann schätze ich es auch, wenn ich auf Reisen Menschen finde, wo ich mich nicht zu verstellen brauche.
Mhm. Ja. Hast du denn als du aufgewachsen bist oder wann immer hast du denn da viel das, äh, Gefühl gehabt, dass du dich, äh, verstellen musstest, für was immer der Grund war?